Hm, beispielsweise, ja, also, die Smartwatch nutze ich und da nutze ich dann halt auch, ja, zum Joggen diese diese Pulsmessung über's Handgelenk. Ja, die hat jetzt auch diesen diesen Temperatursensor. Ist mal ganz spannend, wenn man zum Beispiel im ja, draußen ist, oder so weiter, oder im im Wasser Temperatur mal, äh, messen möchte, ja, dann muss man ja teilweise dann halt auch die Uhr vom Handgelenk nehmen, weil das dann halt auch wieder verfälscht wird. Wenn sie dann, ähm, ja in Körpernähe ist, dann kann man ja das war jetzt im Sommer zum Beispiel so, da war so 'n eiskalter See und da habe ich mich, ähm, dann gefragt, ja, wie al wie kalt ist 'n der? Und dann haben wir halt mal die Uhr drin, ähm, versenkt, ja? Und dann halt 'ne 'ne Zeit lang gewartet und dann konnten wir da relativ genau so die Wassertemperatur, ähm, bestimmen. Das war eigentlich ganz ganz hilfreich in dem Moment.
Ja. Achso. Mhm. Witzig, aber dann sind natürlich deine Daten durcheinander gebracht, oder? Dann auf einmal wahrscheinlich schlägt dir Uhr Alarm, oh Gott. <chuckles>
Äh, ne, das war jetzt, äh, Gott sei Dank nicht so, ja, aber, ähm, ja, hätte vielleicht bei anderen, äh, Herstellern vielleicht Unterkühlung, ähm ähm, gesagt, wobei das ja so schnell auch nicht das waren ja Wahnsinns Temperaturstürze innerhalb von kurzer Zeit. Ich glaube, das waren 7 C, oder so was, wenn ich mich, ähm, noch mal zurückerinnere. Das war so 'n richtiger Gletschersee. Ähm, ja, das, ähm, wäre wäre unrealistisch gewesen, ja. Aber ja, es ist ist ist ist halt so 'ne technische Spielerei, ganz klar, ja. Aber ja, ich
So weit runter. Genau. Mhm. Oh wow. Ja, aber wer weiß? Da muss ja dann Genau. Da muss ja KI dann dazukommen und dann ne? Das dann ja auch auswerten und sagen, ja, aber macht keinen Sinn, oder so, weil wenn die Uhr einfach misst und die Daten dann nimmt und sagt so, oh, Unterkühlung, sofort den Arzt anrufen, wäre witzig.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Aber könnte natürlich auch sein, ja? Dass es dann direkt so Notfallkontakte gibt. Ich meine, das gibt's auch schon, ja? Falls man jetzt besonders stark stürzt und so weiter, dann gibt's da auch schon teilweise Sensoren, die dann so 'nen Sturz an Notfallkontakte direkt weitergeben.
Ja.